Ne, ne, er er, der der Typ, der uns hat, der war 20. Ich bin mit meiner Frau jetzt 6 Jahre verheiratet, ja. Mhm.
Ach so. Ach so, okay. Das ha ha habe ich mich grad schon gewundert, also, das ist ja dann doch sehr jung gewesen. Ähm ja.
Ne, ne? <chuckles> Ja, wir wurden zwangsverheiratet. <laughs> Ah, ne, Quatsch. <chuckles>
Ja, also, ne, was also, bei mir wäre die Ausrede, ich bin einfach unglaublich schlecht darin, Sprachen zu lernen. Ich habe für Englisch schon 13 Jahre gebraucht. Ähm, ich habe es jetzt zwar auch auf C2-Niveau, aber trotzdem. Ich habe 'ne britische Freundin, wenn ich sch mit der spreche auf Englisch also, sie spricht auch Deutsch, aber wenn ich mit ihr auf Englisch spreche, dann lacht sie mich aus. Weil ich habe zwar auf Deutsch Nein, weil das Ding ist das Ding ist, bei mir ist es deswegen so, weil ich habe auf Deutsch zwar kein ich ne, ich habe ja eben schon erzählt, ich wurde s auch für meinen Akzent, äh, als Kind sehr gehänselt, äh, für meinen Sächsischen beziehungsweise meinen Erzgebirgischen und habe, äh, es mir dann quasi ich habe das überkonp äh, kompensiert, indem ich halt gesagt habe: „Gut, dann spreche ich absolut akzentfrei, und zwar egal was für 'n Akzent oder Dialekt,“ ähm, sodass ich auch schon also, ich war mal als ich mir 'n Personalausweis beantragt habe, habe ich dann der Frau dann auch gesagt, wo ich herkomme und dann meinte sie: „Wirklich? Sie klingen, als ob Sie eher irgendwie aus'm Raum Hannover oder so was kommen oder Münster, wo man angeblich das reinste Deutsch spricht.“ Ähm, jedenfalls, äh, war das dann halt immer mein Anspruch, dass ich dass ich wirklich absolut reines, akzentfreies und dialektfreies Deutsch spreche. Und, ähm
Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ach, das machen die sowieso, egal was du machst. <laughs> Mhm. Ah ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm.

Entsch wenn ich aber Englisch spreche, dann habe ich wieder 'n Dialekt. <chuckles>
Mhm. <snorts>
Dann dann klingt es wieder so 'n bisschen, als würde ich als würde ich Erzgebirge sprechen. Ich ich weiß nicht warum, ah, das war das war seit ich angefangen habe Englisch zu lernen, das war das Erste, was mein Lehrer mir dann gesagt hat: „Hä, wie wie sprichst du denn Basketball aus?", zum Beispiel. Ähm, weil das das habe ich dann irgendwie so Basketball ausgesprochen und da hatte ich auch schon keinen Akzent mehr. Und, äh, genau, also da da bin ich schon so 'n bisschen conscious. Ähm, aber ich ich ich schreibe schreibe, lese und höre, äh, äh, fehlerfrei. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja. <snorts> Ja, ja. <laughs> Ist witzig. Ja. Ja, super. Ja, also i ich w ich denke sowieso, alles gut, aber das Ding ist so, wenn ich dann an besondere Momente denke, ähm wir haben halt eben diesen Tag dann so gefeiert und er hat dann eben perfektes, äh, Polnisch gesprochen, und jetzt ist es halt so, ich spreche schon 'n bisschen Polnisch, also so ist es nicht, ich verstehe auch schon 'ne ganze Menge
Mhm. Mhm. Mhm.
aber, weiß ich nicht ähm, das Ding ist, du musst dir vorstellen, ich habe dafür nichts gemacht, also wirklich gar nichts. Ich hätte ich habe ich spreche ein bisschen Polnisch und verstehe, was Polen sagen. Und das ist jetzt so wirklich 'ne Sprache, die sich nicht ähnlich anhört wie Englisch oder Deutsch, und kann die trotzdem 'n bisschen. Und da denke ich mir manchmal: „Wie viel Potenzial habe ich eigentlich?” Stell dir mal vor, ich würde jeden Tag 5 Vokabeln lernen. Ich glaube, ich könnte das in 'nem 1/2 Jahr ohne Probleme sprechen, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber einfach zu faul. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Vielleicht. Also vielleicht nicht vielleicht nicht in 'nem 1/2 Jahr und nicht ohne Probleme, aber du könntest es auf jeden Fall, äh, relativ zügig lernen.
Ja. <chuckles> Vielleicht in 10 dann <laughs> Alles gut, war Spaß, ne?
Ne, vor allem du hättest ja auch 'ne Tandempartnerin. Das ist ja sehr viel einfacher, 'ne Sprache zu lernen, wenn man sie auch mit jemandem sprechen kann, ähm, insofern also das das das könnte relativ schnell gehen. Also, ich versuche jetzt seit 2 Jahren, Schwedisch zu lernen, und mache das auch täglich fast. Äh, ich kann trotzdem noch nicht wirklich also ich ich kann jetzt ist halt wieder das Ding, lesen geht, aber beim beim Sprechen, beziehungsweise vor allem beim Verstehen, absolut null, aber das liegt auch daran, dass ich generell Sprachen, wenn andere sie sprechen, außer Englisch und Deutsch <coughs>
Genau. Ja. Ne. Tack. Mhm. Mhm. Ja. Alles gut.
da kannst du mich mit jagen, weil Muttersprachler sprechen ja auch sehr viel schneller. Die sprechen andere die die Wörter anders aus, als sie geschrieben werden und alles und ich habe halt niemand Muttersprachliches, mit dem ich das jetzt irgendwie üben könnte, äh, das heißt, alles, was ich habe, ist Duolingo.
Mhm. Klar. Ja. Wie kommst du denn